Du coup, je voulais un petit peu, heu, te raconter pour vider mon sac aujourd'hui, parce que, m j'ai mon petit garçon qui a 1 an. Donc ça fait 1 an que je suis devenue maman. Heu, j'ai je suis devenue maman, heu, dans des conditions un peu particulières puisque je suis maman, heu, célibataire
D'accord. OK.
donc heu, du coup, si tu veux, j'ai vécu, hem, ma grossesse seule, mon accouchement seule et heu et les 1ers mois également, hem, donc je t'avoue que ça m'a fait vraiment bizarre, de sortir de l'hôpital avec un un nouveau-né, de me retrouver dans un appart, heu, seule et et d et dans ce nouveau rôle.
Ah oui. Oui. Oui, ben, je comprends, ça ça doit être vraiment pas être évident, heu, mais mais mais comment tu t'es sentie justement, heu, émotionnellement, heu, heu, beh beh, depuis la naissance, est-ce que tu étais un peu fatiguée, heu heu, mais justement, mais plutôt inquiète ou c'est quoi qui te perturbait, en fait?
Non. Heu, non, de l'inquiétude, j'en avais pas forcément, c'était plutôt, effectivement, de la fatigue et de la tristesse parce que j'ai été triste, heu, pendant longtemps, heu, du fait, heu, d'être seule. Heu, c'est pas du tout les conditions que j'avais imaginées, heu, dans lesquelles j'avais imaginé avoir mon 1er enfant. Donc du coup, heu, du coup, effectivement, c'était beaucoup de tristesse, heu, j'ai j'ai j'ai eu beaucoup de moments où je me suis sentie seule et et heu, où où je pleurais et puis, bah, la fatigue parce que j'ai allaité, donc heu, c'est, heu, bah, heu, 7 jours sur 7, heu, toutes les 2-3 heures au départ, bon, maintenant ça va mieux mais heu, ouais, tu sais, c'est c'est quand même assez intense.
Oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui. Ah, ça devait pas être facile et co et là, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives, déjà, à bien dormir et lui, le bébé? Est-ce que, lui-même, il ça va, il a il a bien allaité, tout s'est bien passé?
Oui, tout s'est bien passé. Maintenant, là, ça va, il commence à grandir, i ça i i je l'allaite plus donc heu, tout tout change. Tout devient, heu, différent et heu, et un petit peu plus facile, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que les 1ers mois, c'était vraiment intense et puis du coup, j'ai eu de la chance parce que j'étais quand même bien entourée, au niveau de mes amis, heu heu, et de ma famille aussi, mais en fait, si tu veux, déjà, mes parents, ils habitent à 1 heure de chez moi
Ah! Ça, c'est bien. Ah oui, ça fait long.
donc heu, j'avais pas, heu, le soutien, par exemple, de de ma mère au quotidien, hem, donc tu vois? Tout tout réadapter ta vie, heu heu, donc je pense que parfois, ouais, c'est pas évident et tu peux vite te sentir seule.
Mmh mh. Ah non mais je comprends bien et parce que, justement un bébé, normalement, heu, oh normalement, dans l dans la plupart des cas et et c'est un couple qui va pouvoir s'entraider, heu, dès que, beh, l'autre est peu p fatigué ou bien s'organiser dans les tâches, mais toi, du coup, tu as fait comment? Parce que là, tu dis, ben, comme ta famille qui est à 1 heure de chez toi donc faut compter au moins 1 heure ou plus pour qu'une personne vienne t'aider, heu, comment tu as fait, heu, tu fais pour te te t'organiser?
C'est ça. Bah, déjà, au départ, j'ai pas travaillé dans mmh, j'ai pas travaillé, j'ai rattaqué quand il avait 9 mois. Hem et du coup, heu, ça m'a permis, bah, déjà, d'être, heu et je me suis d'être à 100 % heu, disponible pour cette nouvelle vie et ces m ce nouveau rôle qui m'a été attribué, hem et si tu veux, j'ai, heu, j'ai comment je m'organisais? Je me suis beaucoup écoutée donc c'est-à-dire que, alors la chance que j'avais d'être seule, c'est que j'avais aucune pression d'une autre personne dans la la maison, heu, qui attendait après moi, pour, heu, la machine à laver ou pour, heu, le repas, heu, tu vois ?Donc, hem, ça, je l'ai vraiment pris comme une chance, pour le coup. Heu, enfin, je m'en rendais pas compte sur le coup, mais maintenant, après coup, que je vois, heu, mes amies qui galèrent, qui, en plus, il faut qu'elles préparent, heu, les choses pour, heu, le mari et cetera. Je me dis: «Moi, j'y avais pas, mmh, j'avais pas cette pression-là, au final» donc heu, je m'écoutais beaucoup. C'est-à-dire que l'après-midi, si j'étais fatiguée et beh, je laissais traîner mon assiette sur la table et j'allais la nettoyer le soir, heu, plutôt que, juste, après manger et cetera, donc moi, je me suis ouais.
D'accord. Mmh mh. D'accord, oui, oui. D'accord. Et c'est un point positif, tu avais pas de tu avais pas de pression, heu, tu étais quand même un peu plus relâchée, heu, à ce niveau-là.
C'est c'est ça. Ouais, ouais, ouais, complètement. Beaucoup donc c'est c'est ce qui a, je pense, heu, fait que, ça m'a vachement aidée. J'ai été, hem, tu vois? S'il fallait que je fasse des siestes, je f j'allais faire ma sieste et tout, je mettais tout ce qui était tâches ménagères, en dernière position, en fait. 1re position, mon fils, 2e position, tu sais? Ses besoins, heu, physiques et voilà, il a besoin de manger, il a besoin de se doucher, il a là, il est réveillé, je m'occupe de lui, enfin, tu vois? C'était d'abord, heu, tout tout tournait autour de son rythme à lui, du bébé et ensuite, heu, le mien en 2e position, donc quand, heu, je voyais qu'il dormait, ben, hop, heu, j'en profite pour me reposer, j'en profite pour me détendre, j'en profite tu vois? Pour faire, heu, moi, on va dire comme je pouvais et ensuite, en dernière position, ben, je mettais tout ce qui était tâches ménagères, repas et cetera, donc tu vois? Moi, des fois, manger sur le pouce, ça me dérangeait pas, donc j'avais cet avantage-là, alors que, tu sais? Si tu as déjà un mari, heu, des enfants, il faut déjà que tu, heu, fasses, heu heu, le repas pour les autres, quoi, si tu veux.
D'accord. Oui. D'accord. Ah, et Oui. Oui. Eh oui, je comprends. Ah oui, c'est sûr que, dans un couple, ça doit être aussi, pas forcément comme tu dis: «Évident» à à à gérer, heu, de devoir, heu, faire toutes les tâches et là, tu rajoutes, comme tu as dit: «Les tâches ménagères» tu tu tu vas être épuisée, mais t tu as eu tu as eu des un peu des contraintes avec ton travail ou ou m sous ou qu'il fallait, en plus, prendre en compte?
Voilà. Heu, non. Non, parce que si tu veux, j'étais j'étais au chômage à ce moment-là. En fait, heu, j'ai j'ai voilà, c'est ça, ça j'ai je suis restée au chômage, heu, pendant toute ma, heu, ma grossesse et heu, l'après-grossesse, donc c'est pour ça que j'ai pu, heu, re retravailler qu'à partir des 9 mois, mais tu vois? Heu, j'avoue que les 1ers, heu, mois, je l'ai inscrit à la crèche, heu, il avait 4 mois, ouais, il avait 4 mois, mais tu vois? D par un exemple, mais vraiment, faut le vivre pour y croire. Hem, je j'ai la 1re fois que j'ai mis mon fils à la crèche, c'était pour pouvoir prendre une douche en paix et pouvoir me laver les cheveux, tu vois? <chuckles> Parce que parce que tu vois? Á chaque fois que j'étais à la douche, il était hem, lui, il me cherchait dans la tu sais? Il me voyait pas, donc après je le mettais dans le transat en face de la douche. Heu, i mais i pareil, des fois, il me regardait pas, il pleurait, je disais: «Mais je suis là», enfin bref, franchement, c'était catastrophique au départ.
D'accord. Ah ça t'a aidé. D'accord. Incroyable! Ah ouais, c'est sûr que c'est pas évident, ça. Ah oui, ouais, il y avait ce côté sans s émotionnel, sans c'est c'est pas évident et et du coup, le fait le fait de le mettre à la crèche, ça t'a permis, toi, en fait de de de prendre soin de toi et et d'accord et donc c'est là, à ce moment-là, c'est la crèche, en fait, qui t'a quand même aidé, heu, dans cette routine-là.
Ouais. Exact. Ouais. Complètement. Du coup, là, b parce que du c vu que moi je voulais pas un contrat, heu, à la crèche, heu, régulier et tous les jours. J'ai trouvé une place absolument très facilement, à côté de chez moi, puisque je prenais des petits créneaux, heu, je prenais 2 heures, heu, 2 fois dans la semaine, par exemple, 2 heures le lundi matin, heu, 2 heures le jeudi matin, des choses comme ça. Quand elle avait des petits trous comme ça, elle me disait et je l'inscrivais. Je l'inscrivais pas pas bien plus de 4 heures par semaine, mais pendant ces 4 heures, je me disais: «Bah voilà, je suis, heu, libre, heu, ben, ouais, de enfin, c'est même pas libre, c'est juste, heu, <exhales> je souffle et
D'accord. Oui. OK, je vois. Oui, à respirer et est-ce que tu as tu as pensé à, justement, aussi, heu heu là, tu as tu as réussi à prendre, heu, soin de toi, en fait, de ton corps. Tu es sur un t quelque chose, heu, de de de n basique, mais est-ce que tu as pensé aussi à l'alimentation pour bien manger aussi? Parce que d'être plus d aidée donc ça t ça te permet de de de, bah, d'apprécier aussi la nourriture.
Mouais, oui. Oui. Ouais, mais non, parce que, heu, <sucks teeth> heu, enfin, <exhales> avec la nourriture, c'est un peu plus compliqué. Heu, si tu veux, j'ai pris 30 pendant ma grossesse. Heu, alors, hem, f malheureusement, heu, c c'est pas forcément 30 de grossesse, c'est plus 30 de déprime, je pense parce que j'étais complètement, heu, déprimée, heu, pendant cette période, heu, <sucks teeth> par rapport à à ma situation, en fait donc j'étais extrêmement triste.
Ah oui, d'accord. Ah d'accord, oui. Ah ça, c'est le post-partum, c'est ça?
Et Heu, non, pendant ma grossesse, vraiment, pendant ma grossesse. Ouais, ouais ouais, et puis après, heu, bah, parce que je venais de me séparer, heu, que enfin bref, tout tout a changé à ce moment-là, heu heu, donc ouais, tu vois? Au niveau donc là, disons que je commence à peine à, heu, pouvoir, heu, ré-envisager de faire du sport, ré-envisager, voilà, de prendre soin de moi, et cetera, mais c'est un processus extrêmement long et ce que enfin, moi, je trouve, ce que le corps de la femme subit, heu, c'est <sucks teeth> extrêmement violent et encore plus quand c'est pas préparé et et pas, heu, volontaire de base, tu vois?
Ah pendant la grossesse, d'accord. Oui. Oui. D'accord. Et et est-ce que tu as déjà aussi pensé à à à regarder autour de toi? Peut-être qu'il y a des associations, des sortes, des des aides locales, peut-être des groupes de parents aussi hein, qui qui qui à peuvent un peu te soutenir dans dans ce moment-là?
Na Ouais, alors non, j'ai pas j'ai pas du tout je me suis pas du tout penchée là-dessus parce que c'est vrai que moi, j'étais plutôt, heu <sighs> et heu, je suis plutôt du genre à me dire: «Allez, ça va aller, t'inquiète, ça va aller, ça va aller», tu vois? Alors, heu, ouais, je me rassure et puis bah, je j'essaie voilà, de serrer les dents, de faire ce qu'il faut et c'est un un moment ça va passer, et puis là, je vois bien que plus le temps passe, plus c'est facile et plus, heu, mieux c'est en fai
D'accord, oui, tu te rassures quoi. Mmh. Oui, c'est sûr qu'au dé au début c'était pas forcément facile, et là aujourd'hui tu as réussi à avoir, heu heu, ta ta ta routine un peu, heu, parce que là le bébé a grandi.
Ouais, complètement, c'est exactement ça. J'ai repris, heu, le travail, donc déjà ça, ça a réinstallé une routine, heu, dans dans ma vie, heu et puis, hem et puis, heu, donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. Mais je pense que de toute façon j'aurais pas pu rattaquer, heu, à 4 mois, 2 mois, 3 mois de de vie de du bébé. Franchement ça aurait été ça aurait été trop compliqué, parce que j'ai eu beaucoup trop de choses à à gérer. Heu, le sommeil aussi, heu, vu que je l'allaitais au départ, c'était compliqué mais, heu, maintenant bah, il a commencé à prendre son rythme et tout, donc il dort bien la nuit. Heu, ouais, donc tu vois tout tout rentre dans l'ordre un peu, petit à petit, mais c'est vrai que ça prend du temps, et après, c'est ça aussi, je me dis, j'ai quand même mis, heu, une nouvelle vie sur cette Terre donc forcément c'est pas des choses qui qui prennent, heu, enfin voilà, ça prend du temps et et et les mamans, il faut qu'on s'écoute quoi parce que hem
D'accord. Ah, mais, c'est pas mal. Ah oui. Oui c'est ça, c'est le côté positif quand même qui qui est arrivé c'est quand même, heu heu, avoir un bébé et le mettre au monde, c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde. C'est une gran une grande étape. Tu as réussi quand même à la passer avec, heu, avec beaucoup de, bah, certes de difficultés mais aussi de réussites parce qu'aujourd'hui les choix d'évolution, heu, voilà.
Ouais. Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr, même si, heu, même si ça prend du temps, le l mon corps, heu, a changé, mon corps, est différent, heu heu, la fatigue, heu, tout le stress que ça peut engendrer aussi les 1res fois où il est malade, les 1res fois où hem, enfin, je me souviens d'une nuit où j'ai dû l'emmener à l'hôpital parce que, heu, parce qu'il était malade et voilà, je me sentais, bah, je suis seule, heu, c'est le milieu de la nuit. Ouais, milieu de la nuit.
Mmh. Ah ouais, les urgences, c'est pas facile hein, les urgences, heu, la nuit avec la queue et cetera, les gens.
C'est ça et puis tu sais, tu es au milieu de la nuit, tu es, surtout tu es seule, tu tu fais quoi? Tu as un enfant malade? Est-ce que je vais, heu, aux urgences ou pas? Enfin voilà, tout tout ce stress là que ça engendre. Mais j'ai su pu surmonter, heu, tout ça, heu et je pense que ça va, ça ira que de mieux en mieux
Oui. Oui, exactement oui.
en tout cas, je te remercie pour ton écoute et et ça m'a fait beaucoup de bien de vider mon sac.
Écoute je t'en prie, j'espère que, heu, en tout cas, ça ira mieux, heu, et que ça re continuer comme ça, heu, positivement.
Merci beaucoup.